พอจะช่วยแชร์ให้ฟังกันหน่อยได้ไหมคะว่า? ในส่วนของเรื่องการเงิน อะไรแบบนี้เนาะ ทำให้คนต่างรุ่นเนี่ยขัดแย้งกันบ่อยได้ไหมล่ะคะ?
อืม ได้เลยค่ะ อันนี้เห็นประจำเลยค่ะ เอาเรื่องของที่บ้านตัวเองแล้วกันเนาะ คือเราเนี่ยค่ะ โตมาในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยใช่ไหมคะ ก็คือเราไม่รู้ว่าเราจนหรือเปล่าอะ เราเป็นเด็กเราไม่รู้ว่า ความจนความรวยมันคืออะไรเนาะ พอเวลาที่เราโตมาอะค่ะ เราก็เห็นว่าเราก็มีอาหารกิน มี มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ แต่ว่าตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีทีวีอะไร ใช่ไหมคะ อืม แต่เราก็มี มีของเล่น มีอะไรของเรา ทีนี้เราก็เห็นพ่อกับแม่ค่ะ เขาก็ทะเลาะกันบ่อย ๆ เรื่องเงิน ใช่ไหมคะ ว่า เออ เนี่ย อันนั้นอย่าซื้อเยอะนะ อันนี้อย่าซื้อเยอะนะ ใช่ไหมคะ แล้วเราก็ไม่เคยได้เงินไปกินขนม
อือฮึ อืม ค่ะ อืม ค่ะ
ทีนี้แม่ก็บอกว่า แม่ก็จะชูบ ชอบพูดเหมือนประมาณว่า "เออ เนี่ย แบบเราไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นนะ เราไม่ต้องใช้เงินเยอะ ทำ ทำอะไรก็ให้ประหยัด" ใช่ไหมคะ อ่า เรา แม่ก็จะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยใช้เงินเลยค่ะ ส่วนพ่อเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีความเชื่อว่า เดี๋ยวเงินมันก็เข้ามาเอง เขาก็จะใช้เงินไม่คิด เนาะ เค้าอยากได้อะไรเขาก็ซื้อ เขาอยากจะบริจาคเขาก็บริจาค อืม
อืม อ๋อ ค่ะ อือฮึ อืม อ๋อ อือฮึ คือคนละมุมมองกันเลยนะคะ ทั้งคู่เนี่ย เออ
เพราะว่าพ่ออะค่ะ เขา ใช่ เพราะว่าพ่อเขาอะค่ะ เหมือนเขาบวชเรียนมาเนาะ แล้วเขาก็ไปสายทางแบบ เหมือนจะไป นิพพานหรืออะไรก็ไม่รู้ เขาก็ไม่ค่อยจะยึดติดกับสมบัติอะไรเท่าไร เขาไม่ได้มานั่งสนใจว่า เออ จะมีเงินเหลือไหม? หรืออะไรอย่างเงี้ย เพราะเขาคิดว่า เออ ตายไปก็ออกไปไม่ได้ มีก็ใช้ไปแล้วกัน อืม ส่วนแม่เนี่ย
อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ อืม อือฮึ ก็คือเขา ไม่ได้ยึดติดในส่วนของการว่าจะต้องเก็บเอาไว้แบบกระเหม็ดกระแหม่ อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ อา เข้าใจแล้วค่ะ อือฮึ
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ๆ ค่ะ อา แม้แต่ว่าที่ดินน่ะค่ะที่ว่า ปู่เขาให้มาเป็นร้อย ๆ ไร่อะค่ะ พ่อก็เอาตัดแบ่งไปให้ชาวบ้านเขา คือความเมตตาที่ว่า เดี๋ยวชาวบ้านเขาจะไม่มีที่ดินอยู่ เดี๋ยวเขาจะแบบเดือดร้อน ก็แบ่ง ๆ ให้เขาอยู่กันไป อา ก็ตัดไป ตัดซ้าย ตัดขวาไป จากเป็นร้อย ๆ ไร่ ก็เหลือ แบบ 30 อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม อืม กลายเป็น ค่ะ อ๋อ อุ๊ย! คุณพ่อมีความเมตตามากเลยนะคะ แต่ทางคนใน สมาชิกในครอบครัวคงตกใจเหมือนกันเนาะ จาก 100 เหลือ 30 เออ มันเกินครึ่งอีกนะคะเนี่ย อืม
อืม อ๋อ ตกใจเยอะค่ะ ใช่ค่ะ ๆ ก็ตัดแบ่ง คือเขาแบ่งไปตั้งแต่เราเด็ก ๆ เราไม่รู้เรื่องอะค่ะว่า เขาก็แบ่งให้คนนั้นคนนี้ไป จนพอเราโตขึ้นน่ะ เราถึงได้รู้ว่า อ๋อ ตรงนั้นก็เคยเป็นที่เรา ตรงนี้ก็เคยเป็นที่เรา อ้าว แล้วบ้านป้าคนนั้นอยู่ก็เคยเป็นที่เรา อะ แล้วทีนี้พอเขาประกาศขาย เขาขายที่เป็นมูลค่าที่สูงมากอะค่ะ แล้ว ร เรา ไม่ได้สามารถที่จะไปซื้อคืนมาได้ เพราะว่าเราให้เขาฟรีไป แต่เวลาที่เขาจะขาย เขาไม่ได้มาคืนให้เรานะคะ เขาก็ขายเอาเงินไป
อ๋อ ค่ะ อืม อืม เข้าใจเลยค่ะ ก็ คือ เหมือนตอนนั้นเขาได้ฟรี ใช่ไหมคะ แต่ว่าเขาเองเขาก็ เขาก็มีการสร้างบ้าน อะไรอย่างนี้ ใช่ไหมคะ เขาก็คงคิดในส่วนของ ว่า เขาก็ลงทุนอะไรของเขาไป เออ แต่เขาก็ไม่สามารถที่จะคืนให้เราฟรีได้เนาะ อืม
อืม ใช่ค่ะ ใช่ อยู่อาศัยแล้ว อา อืม หรือไม่เราติดต่อขอซื้อคืนเขาก็ไม่ขายนะ อืม ค่ะ เพราะว่าพอเราโตขึ้นเรามีเงินมีอะไร ไปซื้อคืนเขาก็ไม่ขาย เราก็ตัดใจจากตรงนั้นไป ทีนี้เราก็โตมาด้วยครอบครัวที่ว่าแม่เนี่ยประหยัดมาก ๆ พ่อเนี่ยก็ใช้เงินแบบตรงกันข้ามกับแม่เลย ใช่ไหมคะ อา ทีนี้เวลาที่เราไป ทำงานที่กรุงเทพอะค่ะ พ เราก็มีความ เหมือนเราเป็นเด็กที่เก็บกดกับการใช้เงินเนาะ คือเราไม่ได้ เพราะแม่เราไม่ได้ให้ใช้เงินอะค่ะ อา
อือฮึ ก็กลายเป็นแบบนั้น ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ
พอเรามาทำงานที่กรุงเทพอะค่ะ แรก ๆ เนี่ย เราก็ใช้เงินแบบไม่คิดเหมือนพ่อ
อืม
เราไม่มีเงินเก็บเลย เพราะว่าเราก็ใช้เงินเหมือนพ่อ
คือเราทำงานหาเงินได้เอง เราก็รู้สึกว่าเป็นเงินของเราเอง เราจะใช้ยังไงก็ได้ ใช่ไหมคะ โดยที่ไม่ได้ออมเงินอะไร อา ค่ะ แล้วยังไงเอ่ยคะ? เกิดอะไรขึ้นต่อ? อืม
ฉันอยากใช้ ใช่ ใช่ เออ เราก็ไม่รู้ว่า เราได้ใช้มาจากแม่ จนกระทั่งเราไม่เคยเหลือเงินเลยอะค่ะ จนเรา เหมือนแบบ อืม ขาดเงินตลอดเวลาเลย อย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลย อ่า เริ่มมาคิดใหม่ เพราะเราก็เรียนสายบัญชีเนาะ อืม เราก็เริ่มมาจัดการชีวิตตัวเองใหม่ในเรื่องของเงิน เราก็เหมือนประมาณว่า เออ มาคิดในเรื่องเงินใหม่ แล้วแม่เนี่ยค่ะ เวลาส่งเงินไปให้ ถึงแม้ว่า ณ ปัจจุบันเนี่ย อ่า บ้านเนี่ยจะไม่ได้มีความเดือดร้อนในเรื่องของการเงินแล้ว ไม่เป็นหนี้แล้ว ไม่ต้องมีเงินสำ เงินสำรอง ก็คือมีเยอะแล้ว แต่แม่ก็ยังไม่ใช้เงินอยู่ดี แม่ไม่ใช้เงิน
อืม ค่ะ อะฮะ ค่ะ อืม แล้วคุณแม่อยู่ยังไงคะ? ไม่ใช้เงินเลยเนาะ
ใช้เงินคน อื่น <giggles> คือ เงินพ่อคือ เวลาที่ อะ สมมติว่าเราจะส่งเงินไปให้แม่ ใช่ไหมคะ อะ แล้วด้วยความที่เราอะ ก็ให้ อยากให้แม่อะเขามีความสำคัญ เป็นใหญ่ในบ้าน เราก็จะส่งเงินไปให้แม่ก้อนเดียว แล้วให้แม่เนี่ยเป็นคนกระจายให้พ่อด้วยนะ ให้น้องด้วยนะ อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ แม่ก็จะแบ่งนิดเดียว อืม แม่ก็จะแบ่งนิดเดียว เพื่อให้แบบ อ้าว! พอถามว่า "ทำไมแม่ให้เงินพ่อเท่านี้อะ?" "เอาไปเท่านั้นก็พอแล้ว ไม่ได้ใช้อะไรเยอะ" อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ แต่พ่อเนี่ยต้องจ่ายค่าน้ำมันรถ ต้องจ่ายอะไรต่ออะไรใช่ไหมคะ พ่อก็ไม่เคยพอใช้เลย จนกระทั่ง เออ เราก็ต้องแบ่งแยก แยกกันเป็นส่วนเลย ก็คือให้แม่ครึ่งหนึ่ง ให้พ่อครึ่งหนึ่ง แยกบัญชีใช่ไหมคะ แม่ก็ไม่ใช้เงินตัวเอง ไปใช้เงินพ่อ
อ๋อ หรือคะ? ใช้เวินคึนอึด ใช้เงินคนอื่นคือยังไงเอ่ย? ค่ะ อืม อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ อ๋อ ค่ะ จะได้ชัดเจนกันไป อือฮึ อ๋อ อยู่ดี คุณแม่ก็เลือกที่จะไปใช้เงินคุณพ่ออยู่ดี อ๋อ เอ็นดูนะคะแบบนี้ น่ารักจังเลย อะฮะ ค่ะ
<chuckles> ใช่ เออ เราก็แบบ อะ ต้องแอบเงอะ ให้เงินพ่อเพิ่มแล้วก็ต้องบอกว่า "อย่าบอกแม่" เนาะ อา แล้วเวลาพ่อมีปัญหาอะไรจะต้องใช้เงินเนี่ย ก็ให้เขาส่งข้อความส่วนตัว หรืออะไรมาบอกพวกเรา โดยที่ไม่ต้องบอกแม่ อืม เพราะว่าแม่เนี่ย
อือฮึ ค่ะ อืม อา ค่ะ ไม่งั้นคุณแม่ก็ริบ เกลี้ยง ริบ
อ้อ ยึดอยู่แล้วค่ะ อือฮึ ใช่เลยค่ะ อา แล้วทีนี้อะค่ะ เวลาที่เรากลับบ้านน่ะไปหาแม่ ใช่ไหมคะ เพราะว่าเราไม่ได้อยากเป็นเหมือนแม่ เราไม่ได้อยากเป็นคนที่แบบ เออ ใช้เงินจำกัดอะค่ะ เราไม่ได้อยากมีแบบนั้น ใช่ไหมคะ เวลาที่เราไปเดินตลาดกับแม่ ใช่ไหมคะ ไปตลาดนัด อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะแบบเหมือนเดินซื้อของแบบทุกร้าน ใช่ไหมคะ เราก็จะชอบซื้อ ใช่ไหม แม่ก็จะ ดึงแขนออก ดึงแขน ออก เข้าร้านไหนก็ดึงแขนออก อ้าว
เกลี้ยงเลยนะคะ อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม อือฮึ คือคุณแม่จะดึงไม่ให้ ส เราซื้อของ อืม
ไม่ให้ซื้อ ทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่เงินแม่นะ แม่จะไม่ให้ซื้อ แม่บอก "พอแล้ว เยอะแล้ว พอแล้ว" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อา อ๋อ ค่ะ อืม
อา แต่เราเห็นว่า
แล้วคุณทำยังไงคะน่ะ ตอนนั้น?
ก็ตลาดนัดมันก็ของถูกเนาะ มันไม่ได้แพงไง เออ เราก็แบบซื้อ ๆ เราก็ช่วยแม่ค้า ช่วยอะไรเขาด้วย ใช่ไหมคะ อือ
อะฮะ ค่ะ อือฮึ เข้าใจค่ะ
แม่ก็จะเดินตาม แล้วก็ดึงออก เราก็วางแผนกับน้องว่า "พาแม่ไปทางนู้น เดี๋ยวเราจะไปทางนี้ แยกกัน" <laughs> เราก็ไป กลับมาด้วยของ ถือ ถือเต็ม ของเต็ม พะรุงพะรัง
อืม ค่ะ ต้อง <chuckles> ต้อง ต้องวางแผน อ แบบ แบบนั้นเลยนะคะให้น้องช่วยกัน เอ่อ แยกคุณแม่ออกไปก่อน เออ เอ็นดูค่ะ อะฮะ
<giggles> ใช่ ค่ะ อา ช่วยกันแยก ใช่ หรือไม่ว่าเราจะอยากจะไปซื้อเสื้อผ้าให้แม่อย่างงี้ ใช่ไหมคะ พอเห็นราคาแม่จะบอก "ไม่เอาอะลูก มันแบบมันแพง!" "แม่! แต่อันนี้มันสวยนะ แม่ใส่ไปวัดได้เลยนะเนี่ยแบบนี้" "ไม่เอาอะ" แบบอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ต้องแอบซื้อ
อืม อือฮึ ค่ะ อือฮึ แอบซื้อให้คุณแม่ด้วย แล้ว แล้วรู้ไซซ์คุณแม่เหรอคะ? ใส่ได้อยู่เนาะ
อืม ใช่ รู้ค่ะ รู้ ๆ ใช่ ๆ เพราะเราก็รู้ อา แต่ ว แล้วทีนี้ว่าพอซื้อไปแล้วอะค่ะ เขาไม่มีทางเลือก แล้วเขาก็ต้องใส่ เขาก็ต้องใช้เนาะ อืม
อ้อ ดีจังค่ะ อือฮึ อา เพราะว่าเราซื้อมาแล้วเนาะ จะไปทำอย่างอื่นได้ยังไง ใช่ไหมคะ อา แล้วดูเขา ใส่แล้วเขาสบายใจไหมคะ? เหมือนกับว่าจริง ๆ ก็ไม่ได้อยากให้ซื้อ อา เห็นไหมคะ ใช่ไหมเนาะ เออ
อือฮึ ทีนี้ <chuckles> ใช่ค่ะ เขาจริง ๆ เขาชอบ เขาชอบ อืม เขาชอบ แต่เขาบอกใช้เงินไง เขาเหมือนขะ คือเขาเติบโตมาจากครอบครัวที่ เอ่อ ยากจนเนาะ แต่พ่อเนี่ยค่ะ เขาเติบโตมาจากครอบครัวที่ ที่บ้านน่ะมีอันจะกิน พ่อเนี่ยเขาไม่เคยจะต้องมานั่งกังวลใจเรื่องเงิน อย่างปู่เนี่ยเคยให้ที่พ่อเป็น 100 100 ไร่ ก็แปลว่าบ้านพ่อ ใช่ไหมคะ เขาค่อนข้าง น ส่วนแม่เนี่ยค่ะ เขาโตมาจาก อ่า ลูกชาวไร่ชาวนา ที่แม่จะต้องตื่นมาทำขนมตั้งแต่เช้า เพื่อเอาไปขาย ให้กับชาวไร่ชาวนา
ค่ะ อะฮะ อืม อือฮึ ใช่ค่ะ อืม อ๋อ คุณแม่ก็เลยเห็นคุณค่าเงินเป็นพิเศษเลยเนาะ ก็ไม่ค่อยอยากจะให้ ใช้อะไรแบบเยอะแยะเกินที่ ในความคิดของเขาเนาะ อือฮึ
อา ใช่ค่ะ แต่เราเนี่ยเติบโตมาท่ามกลาง 2 คนที่มีความขัดแย้งกันมาก ๆ ค่ะ เรา เราก็เลยอยากจะทำอะไรที่แบบมันอยู่ตรงกลาง แต่เราอะเหมือนแบบเราไม่อยากเป็นเหมือนแม่อะค่ะ ที่เวลาที่เรามีเงินแล้วเราไม่กล้าใช้อะ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ
แต่เราก็ไม่อยากเป็นเหมือนพ่อด้วย ที่แบบใช้เงินไปจนหมด แล้วไม่มีเงินใหม่เข้ามาอย่างเงี้ยค่ะ
อา ก็ ก็ดีนะคะ เราก็ได้ประสบการณ์ทั้งส่วนของคุณแม่คุณพ่อ แล้วเราก็มาอยู่ตรงกลางพรอ พอดี ใช่ไหมคะ ทั้ง อ่า โอเคไม่ได้กระเหม็ดกระแหม่เกินไป แล้วก็ไม่ใช้เงินแบบว่า ไปเรื่อย ๆ โดยที่ไม่ได้ออม ใช่ไหมคะ เราก็ อะ จัดการเงินใหม่ในส่วนของเราเองเนาะ ค่ะ แล้วยังไงดีคะ? คุณมีการจัดการการออมอะไรบ้างคะ? เห็นตอนแรกที่บอกว่า ไปทำงานแล้วก็ไม่ได้ออมเงินเลยเนาะ มีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างคะตอนนั้นเนี่ย?
ค่ะ อา ค่ะ อืม ใช่ ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ ก็เปลี่ยนค่ะ ก็คือว่า เราจะใช้แบบเงินที่เราหามาได้อะค่ะ เราจะแบ่งเป็น 2 ส่วนเลย ก็คือว่า เราจะใช้แค่ครึ่งเดียวเนาะ อีกครึ่งหนึ่งเราเก็บค่ะ ก็คือเราจะไม่แตะเงินส่วนนั้นเลย ใช่ไหมคะ เราจะใช้แค่ครึ่งเดียว หรือไม่เวลาที่เราอะ สมมุติเราอยากจะซื้อรถใหม่ ใช่ไหมคะ เราจะรู้แล้วว่า ถ้าเกิดเราเอาเงินทั้งหมดในบัญชีเราเนี่ยมาซื้อรถใหม่ ไม่ได้แล้ว เพราะ เงินมันก็จะหมด เราจะไม่ยอมให้เงิน สมมุติเราจะต้องซื้อรถ 1 คันเนี่ย เงินก็จะต้องเหลือครึ่งหนึ่งเท่ากับราคารถ สมมุติเรา รถราคา 500,000 เราจะต้องมีเงิน 1,000,000 เพื่อเรา ซ ซื้อเงินรถไปแล้ว 500,000 เงินยังเหลืออยู่อีก 500,000
ค่ะ อืม ค่ะ อืม อ้อ ค่ะ อืม เข้าใจแล้วค่ะ อือฮึ
คือเราจะไม่ เหมือนกับว่า เราจะไม่ พอเรามีเงินแค่ 500,000 เราจะไม่ซื้อรถราคา 500,000 เราจะชะ ซื้อรถแค่ 250,000 แต่ถ้าเรามีเงิน หนึ่งล้าน เราจะซื้อรถ 500,000
อืม อ๋อ แบบนี้ ค่ะ อืม
สักครึ่งหนึ่งแบบเนี้ยค่ะ อืม
อะฮะ เราก็ซื้อสดด้วยเนาะ เพราะว่า มัน
อา เราเป็นคนไม่ชอบการเป็นหนี้ เราไม่ชอบการที่จะต้องมานั่งเสียดอกเบี้ยใช่ไหมคะ อา ถ้าเรานั่งดีดตัวเลขแล้วมันไม่คุ้ม เราก็จะยอมที่จะ ยอมลำบากอีก 1 ปี เพื่อเก็บเงินแล้วซื้อสด อย่างเงี้ยค่ะ
อา ดีจังเลย ค่ะ อือฮึ อือฮึ ค่ะ
เราก็จะไม่ยอมเป็นหนี้ เอ่อ ไม่ยอมแบบว่าเป็นหนี้เพื่อความสบายแค่ 1 ปี แล้วเป็นหนี้อีกประมาณสัก 5 ปี อย่างเงี้ย
อ๋อ ค่ะ เข้าใจเลย อืม
คือยอมลำบาก ยอมลำบาก 1 ปีในการขึ้นรถเมล์ หรือขึ้นรถไฟฟ้า อะไรก็ได้
ค่ะ อือฮึ
อา เพื่อที่แบบ เออ ไม่ต้องไปเสียดอกเบี้ยอีก 5 ปี อย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเกิดเราคำนวณแล้วว่า อีก 1 ปีเนี่ย ถ้าเราสามารถเก็บเงินได้เดือนละ 10,000 แล้วก็น่าจะพอซื้อรถแล้ว โดยที่ไม่ต้องมานั่งเสียดอกเบี้ย ใช่ไหมคะ
อืม อา จริงด้วยค่ะ เห็นด้วยเนาะ แล้วก็คุณก็มีการแบบว่าวางแผนการเงินดีเลยนะคะ แล้วก็ เออ มีการคิดคำนวณเลยเนาะว่า ถ้าเกิดไปผ่อนเนี่ย มันก็ไม่โอเค แล้วจริง ๆ รถเนี่ย ก็มีค่าเสื่อมที่สูงเลยนะคะ ใช่ไหมคะ ซื้อสดเนี่ยก็จะดีที่สุดเนาะ อืม โอเคค่ะ อา
ค่ะ อือฮึ ใช่ ใช่เลยค่ะ อือฮึ แล้วเราก็จะ เอ่อ นั่ง นั่งคำนวณแล้วอะค่ะว่า เออ มันต้อง ต้องแบบว่า ดอกเบี้ยมันปีละเท่าไร? ถ้าเราเก็บเงินได้ปีละเท่านี้ เราจะต้องใช้เวลากี่ปี? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะไม่ยอมที่จะ หมายถึงว่าจะไม่ยอมใช้เงินให้มันหมดบัญชี ใช่ไหมคะ หรือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้บัตรเครดิตก็เหมือนกันค่ะ บัตรเครดิตเนี่ยเราจะบอกกับธนาคารไว้เลยว่า เราขอจ่าย 100% ก็คือเวลาเราใช้บัตรเครดิต เราจะใช้บัตรเครดิตให้เหมือนบัตรเดบิต
อือฮึ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อ๋อ ดีจัง ค่ะ
เนาะ ก็คือ เราจะต้องรู้อยู่แล้วว่า เรามีเงินพอที่จะจ่าย เราถึง ส ใช้บัตรเครดิต อืม
อือฮึ
แต่ว่าบัตรเครดิต ข้อดีของมันก็คือ ถ้ามีคนเอาบัตรเราไปใช้เนี่ย เราสามารถโทรไประงับกับทางธนาคารได้ว่า เราไม่ได้ใช้ตรงนั้น ใช่ไหมคะ แต่ถ้าเราใช้บัตรเดบิตเนี่ยค่ะ เราระงับไม่ได้เพราะเงินมันออกไปแล้ว
อา ค่ะ อา ก็ค่อนข้างเสี่ยงอะนะคะ ค่ะ
อา เราก็เลยเลือกที่จะใช้บัตรเครดิต แต่เลือกที่จะจ่าย 100%
อืม ดีจัง
โดยที่ไม่เสียดอกเบี้ยอะ ใช่ไหมคะ แล้วพอเราเลือกที่จะจ่าย 100% แบบไม่เสียดอกเบี้ยเนี่ย เราก็จะได้ทั้งคะแนนเอาไว้แลกเงินสด เอาไว้ ส ทำ ใช้ส่วนลด ก็คือได้เยอะอะค่ะ
ค่ะ อือฮึ อือฮึ ค่ะ
อืม แล้วเราก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยด้วย ซึ่งธนาคารก็อาจจะไม่ชอบ เราเท่าไร <chuckles> เพราะเขาก็ไม่ได้อะไรจากเราเนาะ เขาก็เหมือนให้เราใช้ เครดิต อืม
อือฮึ อืม ค่ะ มีแต่ให้เราอย่างเดียวเลย ทั้งคะแนน ทั้งอะไร ความสะดวกสบายนะคะ แล้วก็ไปแลกอะไรได้เยอะอีกต่างหาก อา ค่ะ
ใช่ค่ะ แต่เขาก็ไม่ได้เสียอะไรหรอก เพราะว่าคนอย่างเรามันไม่ได้มีเยอะเนาะ ส่วนใหญ่เขาก็จะไปได้ อ่า ค่า อา ดอกเบี้ยจากคนอื่น ๆ ที่เขาใช้เกินวงเงินมากกว่า
อา ที่เขาผ่อน ใช่ อือฮึ
ใช่ค่ะ แต่เราพยายามที่เราจะไม่ใช้อะไรที่มันเกินตัวอะค่ะ ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่า เงินในบัญชีของเราอะค่ะ มันไม่มีพอที่จะจ่ายค่าบัตรเครดิตในเดือนนั้น ๆ ที่เราจะไปซื้อของเนี่ยค่ะ เราก็จะไม่ซื้อ แล้วเราก็จะไม่ใช้บัตรเครดิตค่ะ
อะ ค่ะ อือฮึ อา ดีมากเลยนะคะ เป็นอะไรที่วางแผนการเงินมาได้ดีเลย แล้วก็เหมือนคุณอยู่ตรงกลางระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่จริง ๆ เลยนะคะเนี่ย ก็ อ่า ฟังแล้วก็ประทับใจนะคะ อา ดีค่ะ
ค่ะ ใช่ค่ะ เราโตมาแบบนั้น เราเห็น ค่ะ เห็น เห็นทั้ง 2 ฝั่ง แล้วเราก็เห็นเขาทะเลาะกันมาตลอด ด้วยความขัดแย้งที่ เอ่อ จริง ๆ เขาอายุเท่ากันนะคะ เขาแบบ เขารุ่นเดียวกันเลยนะ พ่อกับแม่อะค่ะ เขาเกิดปีเดียวกันเลย เพียงแต่ว่าเขาอะโตมาในครอบครัวที่ต่างกัน เนาะ สภาพแวดล้อมแล้วก็ครอบครัวที่ต่างกันเนี่ยค่ะ เราก็เลยมองว่า มันทำให้คนน่ะมองเห็น วิธีการใช้เงินแล้วก็ความคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินน่ะค่ะ มันต่างกัน
อืม ค่ะ อ๋อ อืม ค่ะ อืม ก็คือมีความคิดต่างกันในส่วนของ ด้วยความที่ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในแต่ละครอบครัวต่างกันน่ะเนาะ ค่ะ แล้วยัง ค่ะ อย่างงี้คุณมีการพูดคุยกันเรื่องการเงินเป็นเรื่องเป็นราวไหมคะ? หมายถึงว่าพูดกันตรง ๆ เนาะในครอบครัวว่า อา ทำไมคุณแม่ถึงได้เป็นคนที่เก็บนะคะ ไม่ค่อยใช้ คุณพ่อก็ใช้แบบนี้ เคยมีคุยกันแบบ 3 คนรวมกัน แล้วก็มาแบบพยายามเจอกันตรงกลางมีบ้างไหมคะ?
อืม ใช่ค่ะ โอ้โฮ! บ่อยค่ะ บ่อยค่ะ บ่อย ก็ไม่เคยได้ผลสักรอบค่ะ ก็จะต้องแบบทำกันแบบ เนี่ย ทำลับ ๆ กันนี่แหละ "อะ พ่อไม่พอใช้ใช่ไหม? อะ ส่งมาแล้วกันนะ" อา ส่วนแม่เหรอ? ถ้าแม่บ่นมาก ๆ เนี่ย แม่บ่นแบบ "อุ๊ย! ค่าไฟแพงนะ ไม่จ่าย" ก็บอกพ่อ "ส่งบิลค่าไฟมาเลย เดี๋ยวจ่ายให้" แม่ต้อม ไม่ต้องไปยุ่ง อะไรเงี้ยค่ะ
อืม อ๋อ ค่ะ อือฮึ อา อา เข้าใจแล้วค่ะ ก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาแชร์แบบเรื่องการเงินต่างรุ่นเนี่ย ก็เห็นต่างกันจริง ๆ เนาะ ยังไงก็ มีโอกาสก็มาแชร์เพิ่มเติมได้นะคะ
<chuckles> ได้เลยค่ะ ด้วยความยินดีมาก ๆ เลยค่ะ ไว้มีโอกาสคุยกันค่ะ
ได้ค่ะ ขอบคุณเช่นกันนะคะ สวัสดีนะคะ